É, é, claro. Sim.
Sabe, sa então são as novas tradições. Então a gen é, eu tenho criado também novas tradições. Essa é uma uma uma nova tradição que todo mundo adorou, todo mundo incorporou. Então a gente vamos a gente repaginou a velha tradição que era a reunião nos natais com a tec a tecnologia é, sim.
Sim. Uhum. Repaginou, sim. Maravilhoso. É, não, e eu acho que a tecnologia, assim, né, nessa questão como a gente tá comentando, eu quando eu mudei pra cá e eu ia conhecendo as cidades, e aí eu criei uma tradição, digamos assim, com a minha mãe e com a minha tia, que eu ligava para as 2, ia mostrando pra elas, então era, tipo, uma guia turística virtual. <laughs>
Sim. É Olha que legal. Ah, que legal, isso é tão importante.
E a minha tia minha mãe já viajou muito, minha t minha minha mãe conhece bastante da Europa e tal mas, a minha tia não. Então pra ela era muito incrível, sabe. Ela ficava super curiosa e: "Mari, mora mostra pra lá, e Mari que que tem aí? Mari como é que" Ela ficou ela ficava perguntando, assim, tudo, sabe.
Sim. Ai, que legal. <laughs> Ah, que legal. Eh, você sabe que a a internet, o mu a o mundo digital e tudo isso, eu acho que incluiu mais as pessoas. Eh eh eh, sim, existem problemas, né, existem vários problemas também, mas eu acho que ela é inclusiva, muito inclusiva. Então muitas pessoas passaram a a ver, a participar, a entender, a aprender com com esses eventos, eh, digitais, sabe. É muito inclusivo. Olha, que legal. Então agora nós temos tantas novas tradições, né, eh, digital, viajar, convidar as pessoas pra participarem das nossas viagens. É super legal. Olha, foi um prazer falar com você e que seja uma tradição a gente sempre conversar.
Aham. Sim, sim. É, é. É verdade. Sim, sim, com certeza. É. Sim, temos. <laughs> Com certeza, é, isso mesmo. Também.

Ah, que delícia.
Aí você está andando na calçada tem uma família ali na calçada fazendo churrasco.
<laughs> Que legal e você sente o cheiro. É assim, não sendo em uma em uma em uma varanda de apartamento tudo vale, o problema é fazer churrasco na varanda, não, essa história não não tem nada a ver. Nossa, que legal. E vo olha, eu tenho uma outra tradição, que é assim não é uma tradição velha, é uma tradição nova, tá? E mas acho que vale mencionar. Depois do covid, principalmente, por exemplo, a minha família, eh, faz reunião de Natal, e é assim, é super, né, tradicional, tem que ir, se não se não vai na festa de Natal, é expulso da família. É nesse é problema sério, é desse gênero, está? Mas eu não moro no Brasil e e assim eu pago para não viajar no final do ano para o Brasil pegar avião, porque é uma fortuna, é muito caro. E é uma loucura, né. É uma loucura viajar em dezembro, uma loucura. É avião que atrasa, que cancela, o os aviões são lotados, os os passageiros estão enlouquecidos em geral, então eu não vi ninguém respeita ninguém, então assim, não vou, não vou para o para o Brasil para passar Natal, final de ano esquece, e todo mundo sabe, todo mundo respeita. Então, o que depois do Covid com o Zoom e com o Google Meet, que virou uma uma uma tr um costume novo, um costume da era digital. Sabe o que a gente faz agora? No Natal, na noite do Natal, a gente liga a câmera
É. Aham, tudo vale. É, não dá não dá certo, é. Hã. Aham. Hã, sim, sim. Ah, sim. Aham, aham. <laughs> É é problema sério. Aham. Entendi. <laughs> <laughs> É, é caríssima, é. Aham. É, é horrível. Sim. É. É ninguém respeita ninguém, é mesmo muito ruim. Aham. Sim, sim. Aham. Hã. Aham.

Porque em São Paulo normalmente, você mora em apartamento muito difícil morar em casa, tá. E, depois que eu casei no Brasil, casei no Brasil, então a gente também morava em apartamento, não dá pra fazer churrasco no apartamento, desculpa! Essa história de, hã, de varanda gourmet pra mim não funciona, não tem na não tem nada a ver, tem nada a ver, não dá. Então, aqui eu sempre morei em casas, nos Estados Unidos, e aí, você pode ter uma churrasqueira, uma churrasq grande, você tem espaço, estrutura
Sim, sim, sim. É verdade, muito complexo. <laughs> Aham, aham. Sim. Aham, aham. Sim, tem espaço, é, é.
né. Agora é interessante que as churrasqueiras aqui são a gás, elas não são a carvão.
É uma delícia. A carvão. È verdade, é diferente.
Assim, você pode até com muito esforço co fazer, adaptar, ter uma churrasqueira a carvão, mas não é o padrão.
Aham. E você não acha que, altera também o gosto?
En Dizem que, sim! Mas eu nunca fiz churrasco com ca com carvão aqui, nunca! Então, eu não conheço o produto o produto final de um churrasco feito na churrasqueira com ca carvão. Não conheço, não conheço, sempre foi a gás porque é o padrão, então pra você ir contra o padrão, vai te custar muito dinheiro, eh, vai dar trabalho e você nã não é fácil com comprar carvão aqui.
Aham. Ah. Entendi. Aham, aham. Sim. Uhum. Entendi, entendi. É. A logística acaba sendo bem difícil, né?
Porque não é o padrão, é fácil comprar o a logis Isso, então, é exatamente isso. Então, é fácil você, aqui em qualquer lugar e comprar um botijão de gás pra a churrasqueira, que custa $19 o o o botijão cheio. Agora vai atrás de carvão, eu nem sei onde comprar, não acha, você tem que ir em em loja muito específica ou comprar pela internet. Então, dá trabalho. Então e e <clicks tongue> entendeu? Então, na correria do nosso dia a dia eu não tenho espaço pra tanto trabalho, então, tem que ser uma coisa, assim, prática.
Aham. Entendi. Aham. Nem acha, entendi, ah, é complicado mesmo é. Aham. Sim, sim, sim. Aham. Claro, claro. É.
Então, eu não sei se eu sou um ótimo churrasqueiro, não sei te dizer. Enfim, olha, falamos
Aham. <laughs> Mas, assim, o povo gosta, né, tá bom. Ninguém reclama. <laughs>
Ah, ninguém reclama, ninguém reclama, ninguém reclama. Olha, sem querer a gente falou de uma tradição familiar que é o churrasco, né?
É o do churrasco e eu acho é uma tradição muito brasileira também, né?
Ah, é. Né, se bem que aqui aqui eles fazem também. A cultura americana, eles fazem muito churrasco, mas, aí, é aquele churrasco que você, falou no comecinho, que é o hambúrguer, que é a salsicha e tudo mais. Fazem? Fazem churrasco aqui, mas normalmente é nessa linha. É o o colocam o milho, o hambúrguer, e e e a salsicha, a linguiça. Só isso, só isso.
É uma coisa, assim, que tá na nossa cultura. Aham. Sim. É, é. Sim. Aham. Sim, é, é, é é <chuckles> bem diferente do nosso. <chuckles>
É bem diferente, é. Eu já fui num chu num churrascos americanos e não tem nada a ver com o nosso e não tem farofa viu, não tem farofinha.
Sim não tem. Eles nem sabe o que que é farofa.